Yes. 'Tsaka ano, 'yong tipong kahit na meron pa rin naman akong kaibigan no'ng kole ah, ano, eh, ah, high school ako, 'no. Ano lang, kumbaga meron lang mga ibang kaibigan or ka kasama sa grupo na gano'n nga 'yong nangyari na nagkampihan sila, ganiyan, mas pinaburan nila 'yon kasi akala ko close kami pero mas mas close pa pala sila, ako lang pala nakakaisip na gano'n. Pero, 'yong mga ibang kamiyembro ko al kal ibang kagrupo ko naman, ano pa rin naman kami nag-uusap kami na kahit, alam mo 'yon, ah, matagal kayong hindi nagkakausap, pero once na nagkabatian uli kayo o ag mag-uusap pa rin kayo. Kinukumbinsi pa nga ako no'ng isang kaibigan ko na, halimbawang, magme-meet up kami, ganiyan, ah, sas i-invite 'yong ibang grupo na medyo hindi ko na nakakausap na, sa'kin okay lang naman. Ni ako ako inaalala ko lang kung, okay sa kanila 'yong gano'n, kasi kumbaga maturity, kailangan mag-mature na rin tayo sa buhay. Hindi 'yong, kung ano 'yong issue no'ng nakaraan, hanggang pagtanda mo dala-dala mo pa rin 'yong issue na 'yon, 'di ba? Pero sa'kin, kumbaga magkakaroon ka nga lang ng limitasyon na dahil may mga tiwalang nasira na, 'di ba?
Mhm. <giggles> Mm. Ah. <chuckles> Totoo 'yan. Kaya nga. Oo naman. Pero, nakakatuwa din 'yong isang kaibigan mo, ah, na talaga naman ini-encourage ka na magkaroon ng get-together. 'Tsaka alam mo 'yong mga mga past grudges parang ini-encourage ka niya na mag-let go, kumbaga. So, 'yong 'yong mga 'yon, senyales 'yon ng katangian ng totoong kaibigan kasi hindi ka niya ini-encourage na mag-hold ng grudge o kaya i-feed i-feed mo 'yong ano, kumbaga hayaan mo ping yes. Kaya maganda 'yon, ang mag totoong kasing kaibigan talagang nilalabas niya 'yong mabubuting katangian mo.
Oo. Yes, oo. Okay din, 'yan. Tama ka diyan. 'Yong hatred ba, kung meron. Mm. Tama ka diyan, totoo 'yan. 'Tsaka 'yon nga 'yong may 'yon 'yon, ano talagang, ever since talaga na magkasama kami ng high school hanggang ngayong matatanda na kami. Talagang soli kumbaga para sa'kin solid pa rin 'yong friendship namin kahit very seldom na 'yong pag-uusap namin, 'yong gano'n.
Pero ito, ah.